うーん、そうなんすよ。なんで、あんまりね、そのチラシ見ないようにしてるんですけどもね。もうね、見たらね、あ、これ安いと思って
近づくですか？<laughs> ええ。
あの、ポチってやりそうなんで、もう。
ポチりそうですか。あ、うーん。
はい、もうね、あの、行かなくても、こう家で買えるじゃないすか、今の時代って。
今そうですね。ほんとね、スマホ1台で買えちゃいますからね。なん
そうやん、で、ね、あの、それで電車賃も浮くし、だ、無駄な交通費も使わなくていいし、その、家に届けてくれるし、めちゃくちゃ楽なんで。買いやすいんですよね、こう衝動買いしやすいなんだろう、こう、あの、環境というか、その、なんかシステムになってるじゃないすか、最近は。うん。なのでうん。
ええ。 そうですよね。うん。 ええ。 ええ。 環境なってますよ。システムなってますね。ううん。そしたら、あとは今お話聞いて思ったんだけど思ったんですけど、洋服はポチッとしないっていうのはどうです？
ああ、もう、ある洋服に我慢するみたいな？
必ずうん。はい、あ、必ずお店に行って試着をして買うってことです。
ああ、確かにね。
うん。
いいですね、それも。
サイズ感とかね、あの、似合うか似合わないかも全部ひっくるめて、お店でやっぱ試着してみた方がいいんじゃないすか？より、あの、より衝動買いの楽しみが味わえると思いますよ。
うん。 うん。 うん、ねも時々ね、その、ま、お店に行ってね。あ、み見る時もあるんですよ。これ、ね、あの、いいなと思って、見る時あって、着たりとかもするんですけども、けっこちょっと、ね、ユニクロさんって、ま、セールやるじゃないすか、たまに。ぬ、セールまで待っとこうって思う時があるんですよ。これがそのね、1000円引きになった時に買おうとか。
逆に、ね。 ええ。 はい。 あ、はい。 はいはい、やりますね。 はいはい。 はい。
で、ちょうど1000円引きになった時に、ポチッとやったりとかしちゃうんですね。<laughs>
はい。 ああ、じゃあ、もう事前にもう決めてるわけですね、お店でね。ああ。
そうないすよ。あ、この服買いたいって思って、で、それがセールになるまで、待待つってのがあるんですね。
ええ、ええ。